Uh, puoi per favore? Possiamo per favore finire di svuotarla? In in questo modo la posso pulire, non ci devo pensare più? Perché tra un trasloco e l'altro se io avessi anche dovuto affidarmi a una donna delle pulizie sarei sotto i ponti praticamente con i costi, cioè.
Esatto. Sì, col costo immagino, sì ne sono abbastanza elevate, soprattutto per i traslochi oggigiorno.
<chuckles> A Mamma mia che fatica. E allora volevo semplicemente liberarmi di questa orribile sensazione, che poi comunque devo venire in questa casa- e lui si è cullato un po' su questo fatto- per usufruire del Wi-Fi, perché ancora la compagnia telefonica non ci ha fatto, uhm, il ehm, il cambio di residenza e ci hanno dato un limite di 40 giorni. Sono passati 25, io sto iniziando ad inalberarmi, perché devo venì a lavorare qua <coughs> che è casa vecchia e mi serve la fibra a casa nuova, dove ho tutte le comodità, tutto lo spazio, ho la scrivania
Ahia. Certo. Eh, ti do l'età. Eh, certo, sì.
eh, il mio ufficio, no? E questo è quanto, insomma, un po' fastidioso.
Certo, comprendo. Beh, allora, mhmm, mi sembra di capire che comunque tu hai provato a parlarne con tuo marito in maniera chiara, ovvero: "Che ne dici tesoro, se questo trasloco così io posso pulire?" In maniera più calma di questa immagino. Ma, ehm, il il la sua risposta alla fine, uhm, cos'è? Cioè cos'è che lo limita effettivamente, oltre a a quello che mi dicevi all'inizio per, uhm, continuare questo trasloco? Cos'è questa procrastinazione? Da cosa è dovuta effettivamente secondo te?
Eh, sì. Lui mi ha detto Mh-mh. Ma mi ha detto